なんかね、後でね、後悔したくないし。
そうですよね、せっかく忙しくされて貯めたお金をね、無駄にしたくないですね。
うーん。 うん。無駄にしたくないですよね。で、それになんだろう、あの、荷物に、この持って帰ってくる荷物にも制限があるので
うん。 うん。
ね、そんな後でね、その追加料金とか払いたくないじゃないですか。<chuckles>
ええ、ね、すね、それもめんどくさいし、やですよね、お金も払うのもね。
うーん。 そうなんですよ。そう、ほんとに、あの、めんどくさい、お金払うのもやだけれども、めんどくさいってのもすごおっきいですよね。うーん。なので、これどうしたら、ま、まだね、まだ起こってないから、なんとも言えないんですけど、ちょっとこの今あらかじめね、この衝動買いとかこの無駄遣いを回避できる方法みたいなのをね、今のうちからこうやってシミュレーションじゃないけれども、書きたいな。うん。はい。
うん。 ですよね、うん。 うん。 うん。<chuckles> あるほどいやいや、ちょうど良かったですよね。その、それが起こる前ですから、ね。<giggles> 対応しようがあっていいですよね。うん。
あ、<laughs> はい、そうですよね。うーん、確かに。
で、これ一つ確認したいのが、今までこういう衝動買いとか無駄買い無駄遣いってのは結構されてきたんですか？
はい。 はい。 はい。 そうなんですよ。なんか、あの、ま、小さなものなんですけど、例えば、スーパーとかに行って、ま、あるのに、なんか、いセールんなってたりすると「あ、買っとこう、ストック買っとこう」とか言ってね。それで結局うん、家に帰って「あ、これ賞味期限ギリギリのものが2本もあるじゃん」みたいな、そういうことも、ま、それは小さな話ですけど、しちゃう、うし、なから、なんだろ、セールとか安いとかいうのにすごく弱いんですよ。
うん。 ああ、ま、確かにね。 <laughs> うーん。 うん。 なるほど。うん。